Ya ya ya ya. Sambal mendadak berarti gitu ya Kak, aku baru nah itu, eee, sambal dadak ini, eee, kalo misalkan, eee, mentah atau udah yang digoreng ya, Kak, ya?
<laughs> Iya. Ini mentah. Jadi kan ah hah jadi tadi, eee, nggak perlu ada proses masak gitu ya. eee, jadi langsung ulek aja itu cabe sama bawang me sama bumbu, sama bisa ditambahin tomat, udah diuleg.
Biasa oh ini mentah, oke. Oke. Nah. Aku mau nanya nih Kak, ngomong-ngomong, eee, tadi soal liwet tadi ya. Kapan, e masih inget nggak momen yang pertama kali di
Mhm. Belum.
sodorin gitu bahasanya atau di e atau menyi mencicipi nasi liwet gitu. Masih inget nggak waktu kecil atau mungkin waktu ya yang seinget Kakak kapan gitu? Apakah waktu SD?
Kalau tepatnya kapan sih lupa ya, cuman kalau dari kecil itu emang udah dikenalin dari kecil gitu sejak pas, eee, pas sejak TK juga udah makan itu. Karena emang udah jadi keseharian pokoknya jadi setiap ada acara apa pasti ngaliwet kalau disana tuh. Makannya itu makannya itu makan bersama di atas daun pisang kebayang nggak? Daun pisang yang masih ada batangnya iya, daun pisang yang masih ada batangnya belum dipotongin, itu makan bersama, duduk bareng, berhadapan sa sambil ada ngobrol juga.
Oh gitu, iya. Oke sip Kak, mhm. Wah mantep, iya iya iya iya iya iya. Duduk bareng gitu ya Kak ya? Iya iya. Oke oke Kak, ap apakah itu budaya di da di daerah Kakak aja? Atau memang atau memang, <sucks teeth> eee, Jawa Barat ya seluruh Jawa Barat tuh Kak ada budaya seperti itu ya?
Iya. Sepertinya memang sebel seluruh Jawa Barat sih soalnya aku pernah, e tinggal juga di luar tempat kelahiranku. Itu juga sama tradisinya juga sama ngaliwet masih daerah Sunda, itu sama juga ngaliwet. Jadi s setiap, eee
Oke.
mau ngapain nih bingung lagi ngapain mau perayaan apa, pasti ngaliwet.